あら。
そうなんですよ。ま前まではね、お昼に仕事をして、まあ、夕方はその、あの、連絡を取るだけだったんですけど。
うーん。 はい。 日本のクライアントさんとはですね、はい。うーん。
そうなんですよ。今はその作業をするっていう工程もね、夜に入ってしまったので、もう、なんか夜にもうずっと私はオフィスに籠もって、あの、じゅ部屋にあの、家にあるんですけど、あの、オフィスに籠もって仕事をしてるっていう感じになっちゃってるんですよね。
ああ。 はい。 ああ、そうですか。じゃ、日中以前をやっていた仕事は、もう育児に充てて、その分を夜にやるっていう形になってしまってるっていうことですね。うーん。うん。
そうなんですよ、はい。でうん、ちょっと寂しい思いをね、させてしまってるなって思うので、旦那さんのことも優先してあげたいんですけど
はい。 うーん。
やっぱりね、旦那さんは締め切りがあるわけじゃないので。<laughs> あのね、締め切りがあるものを優先してしまうんですよね。
ははい。 そうですね、やっぱりお仕事、責任がね、ありますからね。いただいてしまったら、うーん、そういうことになってしまいますよね。
そうなんですよ。 うーん、そうなんです。で、あの、ほんとにね、クライアントさんたちも優しい方で、なんかやっぱり育児もあると思うので、なんか減らしましょうか？っておっしゃってくれてて、あのそうなんですよ。で、ま、え、私でも減らして私が減らしてくださいって言うと、そのね、編集してくださってる子たちに行く量も減ってしまうなって思っちゃうんですよね。
うーん、うん。 ああ、そうなんですか。はい。 なるほど。そこのジレンマというか責任感というか、そうなんですね。
うーん、でん そうなんですよ。ね、私にはね、しょまあ、言ってしまえばあの、ほんと悪く聞こえるかもしれないんですけど、関係ないことではあるじゃないですか。その子達にあの、量がなんかあまりその、え、依頼をできないっていうのは、私に関係ないことではあるんですけど、でもやっぱり、ね、私のためって言うとあれですけどね、働いてくれてる子達に、出来るだけお仕事させてあげたいっていう気持ちが強いので。
うーん、うん。 あ、ね。 うーん。うん、うん、うーん。 はい。 うーん。うん。